हैलो जी, नमस्कार, कैसी हैं आप?
जी नमस्कार, मैं बहुत अच्छी हूँ, पूछने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप कैसे हो?
जी। जी, जी, देखिए मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अ, फ़िल्में देखिए अम, मुझे लगता है कि बहुत एक महत्व रखती हैं और हम मेरी बात की जाए तो मैं बचपन से ही जो है अ, फ़िल्मों को देख के ही बड़ा हुआ हूँ और मुझे लगता है कि देखिए अ, कुछ ऐसी फ़िल्में ज़रूर उम, आती हैं हमारे जीवन में जो हमेशा अ, याद रह जाती हैं। वो हो सकता है कोई कहानी हो या किरदार हो और अगर जैसे मेरी बात की जाए, तो मुझे थ्री इडियट एक ऐसी फ़िल्म है, जो हमेशा याद रहेगी क्योंकि उसकी कहानी इतनी अच्छी थी, किरदार इतने अच्छे थे। और कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा जो मुझे लगता है कि जैसे मैं भी एक हॉस्टल में रहा हूँ, तो उससे थोड़ा-सा मुझे लगता है कि थोड़ा-सा एक पर्सनल एक अ, टच भी था। आपका क्या मानना है?
जी। जी। अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। हाँ, हाँ। जी। जी, सही में। जी, कनेक्ट करते हो। जी। जी, जी। जी, बिल्कुल देखिए, हमारा जो भारतवर्ष है ना, इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो फ़िल्म से जुड़ा ना हो, हम सभी फ़िल्मों से जुड़ जुड़ के ही बड़े होते हैं, सबके घरों में जो है अ, फ़िल्मों को बहुत अ, जो है अभिमान मिलता है और हम सब फ़िल्में देखते हैं और मेरे ख्याल से मेरे अ, मुझे शोले बहुत पसंद है जो पुरानी फ़िल्म है। भले वो फ़िल्म रिलीज़ होते समय हम लोग नहीं थे लेकिन बाद में जब हम बड़े हुए, तो देखे तो वो मूवी वो जो फ़िल्म है, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। <clicks tongue> उसमें मैसेज भी अ, बहुत अच्छा है कि बुरा करने वाले का आखिरी में बुरा ही होता है और साहस जुटा ह के लड़ने की आवश्यकता है, किसी से भी हम जीत सकते हैं। लेकिन जो उनके जो मज़ेदार किरदार हैं ना उम, वीरू और अ, दूसरे का नाम तो मैं भूल गई हूँ अभी, उन दोनों का किरदार मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसमें बसंती का किरदार भी मुझे बहुत पसंद है। जी, आपको ऐसा कुछ अ, ब खास कहानी है, जो आपके दिल को बहुत ही दिल के करीब है?
श जी, जी। जी। अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। जी, जी, जी। बिल्कुल। जय। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी। देखिए वैसे बहुत-सी कहानियाँ हैं और वैसे आपने जो सोवियर का ना नाम लिया, हाँ, काफ़ी मतलब एक अच्छी फ़िल्म है और भारत की अ, सबसे मतलब एक अ, सबसे अच्छी मूवीज़ में उसका नाम आता है भी है और देखिए अ, मुझे लगता है कि अच्छी जो पिक्चरें होती हैं, जैसे अगर शोले की बात की जाए तो उसमें देखिए कहानी अच्छी होती ही है, किरदार अच्छे होते हैं और जो उनको निभा रहे होते हैं, हीरो, एक्टर वग़ैरह वो भी अच्छे होते हैं और दूसरा देखिए उसमें अ, कॉमेडी भी होती है और अच्छी कहानी होती है और मुझे लगता है कि जो पहले की फ़िल्म थी उनमें कॉमेडी इस प्रकार की होती थी कि उसमें अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होता था, अश्लीलता नहीं रहती थी। तो वो हम लोग अपने परिवार के साथ अच्छे से देख सकते थे, वो पारिवारिक फ़िल्में हुआ करती थी। अ, थोड़ा-सा देखिए मुझे लगता है ट्रेंड अब बदल रहा है और बाकी अगर जैसे आपने शोले का नाम दिया, तो एक मूवी मुझे याद आती है लगान अ, जैसे मैं क्रिकेट को देखना बहुत पसंद करता हूँ, तो थोड़ा-सा और उसकी वज़ह से मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वो भी देखिए एक बहुत अच्छी फ़िल्म थी, उसके किरदार भी बहुत ही अच्छे थे और कहानी भी बहुत ज़बरदस्त थी।
जी। हाँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। जी। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, अश्लीलता नहीं होती थी। जी। जी। बिल्कुल, सही बोले हैं। हाँ, जी, जी। जी। जी हाँ। हाँ। जी, जी, आपने सही कहा है। अ, हमारे ब म जैसे भारत में तो एक से एक जो है अ, बहुत ही अच्छी कहानियों का और बहुत ही संदेशजनक जो है फ़िल्में बनाई गई हैं। जैसे कि मैंने शोले का नाम लिया, शोले में ऐसा एक भी किरदार नहीं है हर एक किरदार का जो है ना, इम्पोर्टेंस है उसमें। अ अ, कॉमेडी में जैसे हंसरानी का हो गया, बहुत मतलब हर एक, च चौधरी से लेके मतलब हर एक किरदार का जो है नाम है, अभी भी, अभी भी नाम है उन किरदारों वो उसको हम बिल्कुल जीते हैं, हम ऐसा नहीं देखते कि वो फ़िल्म है, हमको लगता है कि वो किरदार हमारे साथ ज़िंदा है। और मैं दूसरा फ़िल्म का नाम ज़रूर लेना चाहूँगी, अभी मैंने रिसेंटली उसको देखा है। अ, वो है संभाजी महाराज का जो कहानी था, वो। अ, उसका अ, जी, छ उसका नाम तो मैं भूल गई हूँ, मूवी का नाम, छ से कुछ आता है, जी। छावा, जी हाँ, सही कहा आपने। छावा जो मूवी है ब फ़िल्म जो है मेरे मुझे बहुत ही अंदर से ही अ, झकझोर के रख देते हैं ना, जो रोंगटे खड़े होने वाली फ़िल्म थी वो। अ, बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें जो दिखाया है हमारे राजा-महाराजा हमारे देश के लिए कितना कुर्बानी दिए हैं और कैसी कुर्बानी दिए हैं, ये सब देखकर सच्ची में रोंगटे ख खड़े हो गए थे। बहुत ही अच्छी कहानी थी और बिल्कुल अ, जी, जी, जी। आपका क्या ख्याल है?
जी, जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, जी। अच्छा, अच्छा। जी, जी। छावा, छावा।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 देखिए, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा और मुझे मैं भी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अ, देखिए, मैंने भी एक हाल ही में ऐसी फ़िल्म देखी थी अ, सैम बहादुर करके थी और वो असल असल कैरेक्टर पे जो है आधारित थी, सैम मानेकशॉ, जो कि भारत के फ़र्ड 1st अ, फ़ील्ड मार्शल थे, तो वो कहानी भी देखिए बहुत अच्छी थी। और मुझे लगता है, जो अच्छी फ़िल्में होती हैं, उसमें जो एक जो एक्टर्स होते हैं, जो किरदार निभा रहे होते हैं, वो ऐसा मतलब उस किरदार में जो है रम जाते हैं कि कहीं न कहीं वो लगता है कि वो असलियत में रोल कर रहे हैं। तो वो उस वजह से भी मुझे लगता है कि फ़िल्में अच्छी हो जाती हैं। कभी-कभी देखिए, क्या होता है कि खासकर आजकल आप दे हम लोग देखते हैं, जो थोड़े-से अ, जो एक्टर-एक्टर्स के जो लड़के-लड़कियाँ होते हैं, वो जब फ़िल्मों को पढ़ते हैं, तो वो उतना जो मतलब मुझे नहीं लगता कि किरदार में उतना घुस नहीं पाते हैं और उतनी अच्छी वो एक्टिंग नहीं कर पाते, तो वो कनेक्शन नहीं आ पाता है।
हाँ। जी। ओह! जी। जी। हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। जी, अच्छा। हाँ। जी। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, मज़ा नहीं आता, जी। जी, जी। बिल्कुल सही बोले। हाँ, जी वही मैं बता रही हूँ तो नेचुरल एक्टर्स उस जमाने के थे ना जैसे ओम पूरी ये लोग सब, जैसे नसीरुद्दीन शाह है और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो नेचुरल अप अभी के अ, अगर अभी के ज़माने में देखा जाए तो पंकज त्रिपा त्रिपाठी जी हैं, वो भी बहुत ही अच्छा नेचुरल एक्टिंग करते हैं और ये सब कैरेक्टर आर्टिस्ट लोग हैं। ये अ, हम सिर्फ अ, हीरो को ही मानते हैं लेकिन कैरेक्टर आर्टिस्ट लोग भी बहुत ही अच्छा करते हैं। मैं देखी हूँ कि जी उनका अलग ही मतलब उनका रोल जो होता है और उनकी एक्टिंग की लेवल भी अलग होती है। बहुत ही रोमांचक जो है उनकी एक्टिंग होती है जी, और जैसे कि मैंने कहा को मुझे में मतलब मु छाप छोड़ गए ऐसे कोई फ़िल्म है तो मेरे लिए स संभाजी महाराज का था। मैंने सच में मु मेरी आँख से आँसू निकल गए थे जब जी आँख से आँसू निकल गये थे जब मैं उस पिक्चर को देख रही थी तो, जी हाँ, उसके बाद मेरा बहुत कुछ विचार भी बदला है। अपने हिस्ट्री के बारे में पहले चरित्र के बारे में मुझे उतना अ, हम जो टेंथ में पढ़े थे उसी को मतलब पता था मुझे उतना नहीं पता था। जब मैंने ये मूवी देखा तो मेरी सोच बहुत ही बदली है अपनी इंडियन हिस्ट्री पे, और सही में जी बहुत कुछ जानकारी मिला मूवी से मुझे ऐसा लगा। जी आपका क्या सोच है?
अ, जी, जी। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी।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
हाँ। जी। जी, जी। बिल्कुल। व्यू। हाँ। बिल्कुल। इतिहास के जी, जी। जी, जी। हाँ, जी, जी, बहुत ही जी बहुत ही वो भी बहुत ही अच्छी मूवी अ, मूवी थी, वो।
हुँ, हुँ। हाँ, और उसकी कहानी देखिए बहुत एक अच्छी कहानी थी और दिलचस्पी बनी रहती है, उस कहानी में, और उसके अलावा देखिए वो अच्छे संदेश भी देती है कि भारत के अ, जो एजुकेशन सिस्टम में उसमें क्या कमियाँ हैं, कैसे जो है व्यक्ति जो है कि इ इतना प्रेशर ले लेता है कि उसको जो है सुसाइड करनी पड़ जाती है और मुझे
जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, जो आज जी आजकल की विद्यार्थियों पे क्या होता है जी।
हाँ, और ये चीज़ें बिल्कुल सच भी हैं क्योंकि कहीं न कहीं मैं अगर अखबार पढ़ता हूँ, तो अक्सर देखिए मैंने 2 महीने में अ, कोई एक ऐसी खबर आ जाती है जिसमें ये होता है कि किसी आईआईटी के या आईएएम के छात्र ने जो है अ, जो वो किया सुसाइड की, तो ये चीज़ मुझे कहीं न कहीं लगता है कि थोड़ा-सा एक चिंताजनक विषय है और फिल्मों के माध्यम से देखिए जो हमारे समाज की जो समस्याएँ होती हैं, उनको कहीं न कहीं मुझे लगता है उजागर किया जा सकता है।
बिल्कुल, बिल्कुल आ जाती है, हाँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी बिल्कुल, सही कहा आपने वो मूवी जो है अ, सच में एक छाप छोड़ जाती है सबके दिलों पे और थ्री इडियट्स भी बहुत ही अच्छी मूवी है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं, हम साउथ से बिलॉन्ग करते हैं तो मैं ज़्यादातर साउथ की मूवीज़ भी बहुत देखी हूँ, तेलुगु मूवीज़ जो हैं। अ, वो मैं बहुत मूवीज़ देखी हूँ और मुझे बहुत सारे डायरेक्टर्स के मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तेलुगु मूवीज़ भी और ऐसे-ऐसे मूवीज़ जो ट्रिपल आर जो बना है और उससे आगे भी बहुत ही अच्छे-अच्छे अ, बॉम्बे एक पिक्चर बनी थी, अरविंद स्वामी की वो भी बहुत ही अच्छी, रोज़ा मूवी बनी थी, और टेररिस्ट लोग के ऊपर वो भी बहुत ही अच्छी मूवी थी। अ, तो कुछ-कुछ मूवीज़ जो है ना जो या जी, मनीरत्नम के मूवीज़ हो गए हैं। बहुत अ, सारे मूवीज़ मुझे बहुत पसंद हैं उनकी मूवीज़ देखना और जी, और मैं तेलुगु मूवीज़ ज़्यादातर देखती हूँ और उसकी कहानियों में भी बहुत कुछ संदेशजनक कहानियाँ रहती हैं और उसमें भी ऐसे एक्टर्स भरे पड़े हैं कि अ ,उनकी जो किरदार वो जो निभाते हैं तो ऐसा लग ही नहीं रहा, लगता ही नहीं कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं ऐसा लगता है कि किरदार हमारे साथ में है और बिल्कुल ये सजीव किरदार हैं, ये कोई काल्पनिक किरदार नहीं है। ऐसा लगता है इतनी अच्छी तरीके से एक्टिंग करते हैं साउथ में भी और आपका क्या ख़्याल है साउथ की मूवीज़ के ऊपर, अदर भाषा के या फिर अदर भाषा कोई आप अ, देखते हो अदर भाषा में, अलग कुछ भाषाओं में?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
जी, जी। अच्छा, अच्छा। जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। हुँ, जी, जी, देखिए मैं भाषा मतलब अलग भाषाओं की फ़िल्में देखता तो हूँ, लेकिन वो हिंदी डब भी देखता हूँ। और, देखिए, बिल्कुल मैं कहूँगा कि अगर इस वक़्त की बात करी जाए तो काफ़ी बेहतरीन फ़िल्में आ रही हैं। ख़ासकर जो मलयालम सिनेमा है उसकी तो फ़िल्में मुझे लगता है कि, जो पूरे
अच्छा।
मुझे लगता है कि भारत की जो फ़िल्में होती हैं उनसे काफ़ी अच्छी और नई टॉपिक्स पे रहती हैं हर विषय में नई-नई कहानियाँ लेके आते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छी रहता है और मुझे लगता है कि जो भी फ़िल्म रहती है, उनकी काफ़ी मुझे लगता है कि अलग कहानी भी रहती है तो, एक मज़ा आता है फ़िल्म देखने में और कहीं न कहीं मुझे लगता है इस मामले में जो बॉलीवुड है, वो पीछे छूटता जा रहा है, आजकल सिर्फ़ घिसी-पिटी वही कहानियाँ आ रही हैं और दूसरा तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड में जो है, अ जो एक्टर्स के लड़के, बच्चे उनका ही जो है कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हाथ हो गया है। तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि वो क्वालिटी की जो अ, पिक्चरें आनी चाहिए, वो नहीं आ पा रही है।
अच्छा। जी। हाँ। जी। जी, जी। जी, बिल्कुल। जी। जी, जी। वो नहीं आ पा रही है, जी। मुझे भी ऐसे ही लगता लगता है कि बॉलीवुड में अब अ, अ उतना अच्छा कैरेट मतलब आप कैरेक्टर आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं लेकिन जैसे हीरो के किरदार में निभाने वाले कोई उतने अच्छे नि निखर कर नहीं आ रहे हैं। जो पुराने हैं वही हैं, उन्हीं का एक्टिंग थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, जो नए हैं उनमें कोई दम नहीं है, आपने जैसे कहा कि ठीक ही कहा है फ़िल्म के हीरो के बहे बच्चे आ जा रहे हैं उनमें केब कैलिबर है कि नहीं वो देखा नहीं जा रहा है बस मूवी दे, दे रहे हैं और लोग ऐसे-तैसे एक्टिंग कर दे रहे हैं। जो बिल्कुल ही ख़राब मूवी अ जो है प्रदर्शित हो रहा है और किसी को पसंद भी नहीं आ रहा है। तो अ, मैं जी, जी, और मैं ज़्यादातर अ, तेलुगु मूवीज़ अ, देखती हूँ तेलुगु मूवीज़ का जो टॉलीवुड बोलते हैं, जो तेलुगु मूवीज़ का मैं देखती हूँ अधिकतर, जो हिंदी में मूवीज़ हैं वो तेलुगु से ही डब करके निकाल ले ले, निकाल ले रहे हैं। आधा से ज़्यादा मूवी का कहानियाँ जो हैं तेलुगु से ही निकाल लेते हैं और जी, तेलुगु लोग तो एक भी कॉपी नहीं करते लेकिन अ, तेल अ, जो टॉलीवुड की मूवीज़ हैं पूरे कॉपी करके बॉलीवुड में आ रही हैं। अ, पता नहीं अब कितने दिनों तक ऐसे ही ये चलेगा, जी, आपको इस पे अ, इस पे, आपको इस पे क्या आपके विचार है, इस पर?
हाँ, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। हाँ, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। जी, जी। जी, जी, जी। हाँ, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। कॉपी तो आजकल अ, ज़रूर हो रही है अ, बॉलीवुड में पिक्चर और उसी की वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा-सा जो उतना जो एक अ, बॉलीवुड का क्रेज़ था, वो धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। क्योंकि अगर देखिए
जी। हाँ, जी, आपने सही कहा।
पहले क्या होता था कि बॉलीवुड जो है अ, सबसे एक बड़ा अ, सिनेमा माना जाता था और वो लेकिन आजकल मुझे लगता है कि कॉपी के चक्कर में जो है कहीं न कहीं, जो एक नई सोच है, वो सब अ, भूलते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि देखिए, अपने मूवीज़ को आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अ, कहीं न कहीं लोग जो है, खुद ही जो है, सब कुछ अपने आप ही ढूँढ लेते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं न कहीं थोड़ा-सा अ, जो है बॉलीवुड को अपने पे ही फ़ोकस करना चाहिए और नए-नए अ, कुछ ना कुछ निकालते रहना चाहिए।
इंडस्ट्री थक गई है। जी, बिल्कुल सही कहा। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, आपने एक अच्छी पॉइंट बोली ओटीटी के बारे में। मैं भी मानती हूँ, ओटीटी में इतने अच्छे आजकल सीरीज़ हो गए, मूवीज़ हो गए, इतनी अच्छी कहानियाँ आ रही हैं ना। जैसे अभी लेटेस्ट में ही मुझे मेरी फेवरेट स सीरीज़ है पंचायत, जो इतना नेचुरली तरीके से निकाला गया था वो। ग्रामीण जीवन पूरा दिखाया गया है उसमें। एक विलेज में कैसे होती है चुनाव और एक विलेज में कैसे राइवलरी होती है एक-दूसरे से, कैसे कॉम्पिटिशन करते हैं, ये सब इतना अच्छे से आर्टिस्ट लोग भी उसमें एक्टिंग किए ना, बॉलीवुड फ़िल्में उसके सामने फ़ेल हैं। तो ऐसे-ऐसे बहुत ही अच्छे-अच्छे अ, जानकारी दायक सीरीज़ जो हैं, हमारे नेटफ्लिक्स और ज़ अदर चैनल्स पे बहुत प्रसारित हो रही है। तो अपनी तो फ़िल्मों के ऊपर ये चर्चा तो चलती रहेगी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आपसे बात करके जो है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और हमने बहुत अच्छे-अच्छे ट अ, टॉपिक्स पे चर्चा की है, और आशा करती हूँ कि ऐसे ही आपसे फिर बात होगी और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।